Exatamente. Então, o meu foco dessa vez, pela primeira vez, né, <laughs> vai ser de ver se, mudar dessa forma vai realmente ser a solução dos meus problemas. Porque restringindo, tanto, eu acabo entrando naquela zona de loucura, né. Que ou eu tô no super foco, que aí eu saio e já o fato de eu ter que sair já me incomoda, ai porque eu não posso comer isso, porque eu não posso beber vinho, porque eu não posso tomar um Prosecco, então, eu já não vou ter todo esse estresse eu vou poder me dar ao luxo de 2 vezes ao mês e falar: "Não, hoje eu vou beber sim! Hoje eu quero". Então, eu não vou ter tanto estresse. E entre outras, né, eu vi um videozinho no TikTok, que eu amei. No TikTok não mentira, no Instagram. Eu amei e me serviu de motivação. Uma menina, gordinha, ela fez sabe aquela música em inglês This is the monts of the year? Esses são os meses do ano, né. Aí o cara vai con vai cantando: "Janeiro, fevereiro, março", e por aí vai, E aí ela fez, vídeos ou fotos, de janeiro, fevereiro, março, sabe
<chuckles> Claro. Aham. Aham. Aham. Hum. Hã. Hã. Qual foi, o que que era? Hã. Uhum. Aham. Aham. Uhum. Aham. Aham. Sim.
os 12 meses do ano, pra ver a evolução do corpo dela. E cara
Uhum. Mas e aí ela estava fazendo dieta e tudo, treinando, fazendo dieta. Aham.
É, a dieta e treino, né. Que é o que eu faço já, só que eu faço muito aleatório, hoje eu faço amanhã eu não faço. E aí, eu ouvi esse vídeo como se fosse um aviso, cara, tu vai focar nos 12 meses do ano
Aham. Aham, sei. Aham.
pra facilitar sua vida. E aí eu arrumei uma parceira fitness, cara.
Ah isso é bom! Soma um aju uma parceira sempre ajuda, né.
Eu estou com uma Exato, aí eu tô com uma amiga que tá 2 outras amigas que estão em outras cidades aqui, né, na Itália, eh, nós 3 temos o mesmo problema, né, o Hiper foco e depois jogar tudo para o ar "Ah eu vou comer meu bolo de chocolate, eu vou tomar uma caipirinha, dane se". <laughs> Então, a gente combinou isso, cara, a meta qual é? Quantos quilos você quer perder em 1 Tantos, ok! Vamos escolher a roupa, vamos dar temas, vamos fazer o que for para nos motivar. Então, eu fa "Ah, eu vou fazer o vídeo sempre com esse conjuntinho rosa", a outra com conjuntinho amarelo, outra com o conjuntinho preto. <chuckles> E aí a gente marcou que tipo, 1º de janeiro, é o 1º vídeo.
Aham. <chuckles> Aham. Uhum. Aham. É. Uhum. É bom já vai começar ma mas primeiro de janeiro talvez não seja o melhor dia pra ser o primeiro vídeo né <chuckles> depois do depois do ano novo, né, tal, ano novo a gente sempre come mais, bebe.
E não vamos Nada, é o Nada, tanto.